É, basicamente de supermercado mesmo, sabe por quê? Porque eu trabalho durante a semana, eu não tenho tempo de fazer supermercado, e aí final de semana é que eu vou pra fazer supermercado. Aí, eu não sou essa pessoa de fazer lista não, sabe, eu chego lá e compro. E quando eu chego em casa, <chuckles> eu vejo que tem um tanto de coisa sobrando, faltando ali, entendeu. E às vezes, coisa sobrando também. <laughs>
Uhum. <laughs> É, você cobrou o que você o que tem, né, e você não cobrou o que não tem.
É, isso mesmo, aí às vezes já tinha e eu comprei. Ai, porque eu vou, assim, como eu tenho muito pouco tempo, né então, eu acho que olhar o que tem, vai me demandar muito tempo, aí eu vou pelo pelo que eu sei, sabe, que eu uso sempre e tal, mas, assim, eu eu erro de vez em quando sabe. Será que eu tenho que fazer uma lista assim, por exemplo: frios, eh, limpeza, como é que é? <laughs>
Uhum. Olha, eh, me conta uma coisa, por exemplo, você tem uma sequência no sep no supermercado? Você vai sempre no mesmo supermercado?
Hum. Vou sempre no mesmo.
E você tem uma sequência? Eh, eu uma sequência que eu digo, você entra pelo mesmo lugar, você começa pelo mesmo corredor.
Sempre É, mais ou menos, não tem uma sequência clara assim, não. Eu lembro de uma coisa, eu vou ali, aí eu lembro da outra. <laughs> É uma bagunça a minha compra do supermercado. <laughs>
Tá. Ah tá. É porque eu te falei das teg é uma bagunça, né. É por isso que aí você acaba comprando o que tem e não comprando o que não tem, né. Mas por que que eu te falei da
É, é. Às vezes tem uma promoção, eu vou e levo. É assim.
É, claro. Mas por que eu te perguntei da sequência, né, que, assim, geralmente o layout do supermercado, ele é igual, né, ma mudam aquelas coisas pontuais, né, que você falou: as gôndolas de promoção, as coisas que estão próximas do vencimento que eles colocam mais na frente e tal. Mas para muitas pessoas, eh, funciona você entrar pelo mesmo lugar e co ir percorrendo os corredores, a as a pessoa tem uma lógica na cabeça, né. E aí ela vai olhando e vai: "Ah tenho, não tenho, precisa, não precisa" e tal. Mas acontece, né, mesmo assim, de comprar, hã
Hum. Hum. Hum.
a mais ou a menos né, eh, agora, por exemplo, qual que é o problema para você de fazer uma lista de papel?